Ừm, đúng rồi, xong cả ảnh hưởng đến cả con người của mình nữa. Mình lúc nãy mình lấy cái lấy cái lý do đấy đấy, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình là một này, xong nhiều khi ảnh hưởng đến cả tính mạng của những người dân ở xung quanh đấy nữa. Mà nhiều khi đúng rồi. Mà nếu mà, kiểu, với cả nhiều khi tớ thấy á có những cái chỗ là, kiểu, xảy ra lũ quét rồi, xong mọi người, kiểu, cũng sợ không dám ở đấy nữa. Thế là lại bỏ hoang, chỗ đấy lại thành bỏ hoang. Xong đúng rồi xong lại ch không phát triển được nữa, cực kỳ khí phạm luôn.
Ừm hứm. Ừm, đúng rồi. Ừm hứm. <laughs> Đúng rồi, chính xác. Ừm hứm. Ừm, ừm. Ờ. Đúng rồi. Bỏ hoang, đúng hông? Ờ. Ừm. Ừm, thành phố thì chật trội mà trên những cái vùng đồi núi á, thì người ta chặt cây, chặt phá xong rồi lại để đó, hông có phát triển gì hết. Ừm.
Ừm. Chuẩn. Chuẩn, chuẩn nha, đấy. Ừm, không biết là theo cậu thì hình với cả nếu mà, kiểu, chúng ta có những cái chính sách gì để bảo vệ rừng tốt hơn không?
Theo mình Sao, sao? Ừm hứm. À, có nha, mình nghĩ rất là rất là nên nha. À, cái này mình có nghe, bạn hông biết bạn có nghe đến tích chỉ tín chỉ carbon chưa ta?
Ồ. À, như như như thế nào hả cậu? Cậu có thể kể cho tớ được không?
Ừm. Ờ, ờ, kiểu là, người ta hãy sẽ phương pháp c ờm, bây giờ á, những cái nhà máy, những công ty, xí nghiệp á, là họ thải ra quá là nhiều khí CO2, ừm, nên người ta ừm, đúng rồi.
Ồ, ồ. Chuẩn, chuẩn, đúng rồi đấy, tại vì cái đấy là à, quá trình à, quá trình hoạt động công nghiệp của nó mà.
Đúng rồi, nên mọi người là có cái vụ ấy là cớ giới có giới hạn cho mỗi, á, cái doanh nghiệp như vậy là mỗi năm chỉ được thải ra bao nhiêu tấn CO2 đó. Và những cái doanh nghiệp nào mà, kiểu, thải ra nhiều quá thì thường là họ sẽ có xu hướng á là họ sẽ đi trồng cây á, đi trồng rừng á, để nó bù đắp lại, ừm, để nó bù lại cái sự CO2 họ thải ra á.
Ồ. A, trời ơi, hay nha, hay nha. Wow, cái này là cái lần đầu tiên tớ được nghe đấy nhá. Thế bây b Việt Nam mình đã có cái chỗ nào hay chưa?
Ừm hứm. À. Ừm hứm. À, có nha, mình nhớ là năm vừa rồi á, Việt Nam mình có bán được đến mấy chục triệu đô tiền tín chỉ carbon bằng việc là mình bớt thải khí CO2 ra và mình trồng thêm nhiều cây rừng á.
Ồ! Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà như thế nó rất chi là lợi cho môi trường đấy, bởi vì là các công ty nó phát triển nà cũng là một điều đáng mong đợi của chúng ta mà. Nhưng mà phát triển càng nhiều thì chúng ta càng được kiếm được nhiều tiền, cũng như là, kiểu, cái thu nhập nâng cao đời sống cho người dân, đúng không? Mà thay vì để cả nữa, chuẩn, chuẩn luôn, rất chi nà phù hợp.
Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm, chính xác, ừm hứm, mà đ song song với đó ừm. Ừm hứm. Ừm. Tì hông biết là bạn còn có nghe về cái biện pháp mà bảo vệ môi bảo vệ rừng nào mà ở xung quanh mình hông? Kiểu, nó cụ thể thực tế hơn á?
Ừm.